そうなんですよ。そうすと、まあ、期待が外れたってことなんですね。まあ、友人の期待が外れて。で、1年振り返ってみると、結局のところ、私と一緒に買ったものが、もうにじゅっパーセント利益出た出てるんですよ。で、だから見るなっていう結果が、その、買い出しなんて、やっぱりもう変動あるので、それはそうなんです、やっぱ1年とかね、寝かすておくと、やっぱりそれはね、育つっていうことを前から言ってるんですけどす。あの、うん、で、そこを、今、結果的に出てたら、あの、私も嫌味一つ言いたくなるんですよ。あの、あっち買わなくて良かったねって。<laughs>
うん。 うん。 ええ。 うん。 おお。ええええええ。 うん。 はい。 うん。 うん。 あ。<giggles> ああ、なるほど。あれですか？その彼女との付き合いはそのその NISA、かん関係なくまだ、お付き合いがあるんですか？あ、ふですか。
うん。 ううん。 そうです。仲良しなんです。仲良しなので、あの、そこら辺ストレートに言える関係性ではあるんだけど、もう、なんなんだろう、もう私をですね、ま、がセールスマンか勘違いしてるところがですね、その、友人のね、期待は
うん。 ええ。 ああああ、うん。 あ。 そうですか。あ、でもあの、はっきり言った後は、ま、もうあれですか、もう一回はっきり言ってもまだ来られるんですか、それを越えて。ああ。
ああ、ちょっとお答えできないなっていうところで。 すそうなんですよ！懲りないんで、しつこいの。毎回聞いてくるの。ほんとに。
そうですか。でもね、お友達だと、あれな付き合いがあるんですもんね、それ以外でも。そうですか。じゃ、やっぱりもう一回、何回も言うせん言うしかないですかね？
そうですね。そうですそうでそうで。 おうなんでよ。 そうなんです。もう、引き続き言い続けようって思ってます。
ええ。 あ、ほんとですね。でもはっきりうえるのはすごくいいことですね。
<chuckles> そうです。そうですね！そこですね。もうはっきり言えるが相手だから、まあ、お互いいいのかもしれませんね。あ、ちょっと。うーん、聞いていただきありがとうございまた。
<giggles> ええ。うん。ええ。 あ、ええ。

そしたら、あの、やっぱり利益が、しっかり出てるんですね。もう。うん。そうなんですよ。そしたら、今度は、もう、やっぱり、人間欲出るんですね。全く、今まで、もう、凄い、なんか、もう、怪訝そうな顔して、もう、こんなの、もう、なんだ、私が保険のセールスマンのように感じられてたのに、ゲゲゲ、でも、私セールスマンでもないし、うん、ただ良かれと思って勧めてただけなので、で、それを実際にほんとに利益で出るのを見て、やっぱり、な、今度は何を買ったらいいのって、もう、前のめりになってきちゃって、友達のそうでんですよ、期待がですね、凄いんですよ。だから
あ、凄い。そうなんですね。ええええ。うん。 うん。 ええええ。 <laughs> ええええ。 うん。 うんうん。 あ、凄い。あ、じゃあ、信頼 <giggles> 信頼されたんですか？わあ、そうですか。あ、そうですか。
いや、それはね。なんか、いや、だから、ね、自分で、ちょっと、YouTube 見るとか、ちょっと、調べるとか、ランキング見るとか、そこからでもいいじゃないって言って、私の事丸呑み、まあ、丸々信じちゃ駄目よ、と。私、素人ですよって言う風に、言ってるわけなんですよね。でうん。
ああ、うん。 ええ。 うん。 あ、はい。 うん。 あ、はい。 あ、じゃあ、ままだあれですか？う強くアドバイスを求められ始めたんですか？今。
凄くゴリゴリにですね、ゴリゴリに。
ああ、あ、その、2人のうち、おひとりとかでか？あ、凄い、2人とも、ええ。
両方とも両方ともですよ。 ええ。凄い。あの、うーん、求められて、で、それでですね。あの、なんなら、あの、私が、あの、勧めたものを、また、じゃあ、まあ、その時もですね「もう、じゃあ、これにしとけば」みたいな感じで言ったやつも、あの、結構、利益出たので、その、2度続くと3度もって思っちゃうんでね。やっぱり皆さんね。うん。だから、それをですね、また求めてくるわけなんすよ。もう期待してね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 あ。 ああああ、うん。 あ、そうか。もう、じゃあ、あ、この人に聞けば間違いないって言うのが、もう、証明されてしまったんですかね。ええ。
ええ。 そうなんですよ。そしたら、今度、友達はやっぱり自分なりに、あの、セミナー行ったりとか、あのあの、い自分で勉強したりとかして「ね、これセミナーで、こういう風に、すこれ勧められたんだけど」とか言って言ってくるわけなんですよ。
うん。 はい。 うん。 はい。うんうん。